Ja, sag mal, in der Schule ist ja immer so 'n bisschen die Frage auch, wie man da so mit dieser Fehlerkultur umgeht. Was könnte die Schule denn deiner Meinung noch besser machen im Umgang mit Fehlern?
Mhm, oh, äh, mhm, 'ne unfassbare Menge, ehrlich gesagt. Also was mich am meisten stört, ist, dass wir also wir haben eigentlich keine Fehlerkultur. Es wird also eigentlich sollte die Schule dazu anregen, Fehler zu machen. Das ist nun mal die beste Art zu lernen so. Ich gehe raus in die Welt, ich versuche etwas, ich kriege mit, dass das nicht funktioniert so, und dann ändere ich mein Verhalten entsprechend. Stattdessen habe ich irgendwie 'n bisschen mehr das Gefühl, dass, äh, den Schülern und Schülerinnen, äh, sogar Scham eingeeimpft wird, wenn sie 'nen Fehler machen, sodass dass da auch der Selbstwert, äh, daran hängt, dass man möglichst wenig Fehler macht. Und das war halt, hm, schon da früh so diese Leistungsgesellschaft, äh, in die Kinder, ja, ja w schon, ja, äh, o auf angenehme Art und Weise aufgedrückt.
Mhm. Mhm. Mhm. So, ja, doch, ja so 'n bisschen so rein implementiert wird schon.
Ja, genau.
Ja, ähm, da sprichst du ja schon direkt, äh, echt einige Punkte an. Ähm Ist das was, was du auch selber bei dir mitbekommen hast, dass d du in der Schule, wenn du mal Fehler gemacht hast, das so als eher unangenehm dann empfunden hast?
Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ist natürlich ist wahrscheinlich auch bei ja, die Erfahrungen sind, denke ich, anders. Bei mir kommt noch dazu, dass meine beiden Eltern Lehrer gewesen sind, und das glaube ich schon von klein auf bei mir irgendwie so ähm, meine Eltern waren an sich relativ, äh, supportive und die haben nicht, äh, die haben die haben mich nie aktiv, äh, runtergemacht, wenn ich mit 'ner schlechten Note nach Hause gekommen bin, aber ich hatte trotzdem irgendwie in mir drin den Anspruch halt perfekt zu sein, fehlerfrei zu sein und so was. Und na, ich hatte g nicht das Gefühl, dass, äh, ja, dass die Lehrer, Lehrerinnen Interess Interesse daran hatten, warum ich Fehler gemacht habe, so s oder so, ja, vielleicht auch mal so nach nachzudenken oder nachzuhaken so, wie al „Was ist denn der Gedankenprozess, der dazu geführt hat, dass du diesen Fehler gemacht hast?“ so, sondern das war halt viel mehr, äh, ja, wenn du nicht das sagst, was das Curriculum vorgibt oder der Test oder was weiß ich so, dann ist es halt falsch und dann m denkst du bitte schön ab jetzt anders.
Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, also du meinst quasi so diese Fehleranalyse hat gar nicht stattgefunden. Das war mehr so, du hast was falsch gemacht und machst das nächste Mal einfach richtig. Also gar nicht so diesen Prozess dahinter hinterfragen, wie man denn vielleicht zu dieser falschen Antwort gelangt ist?
Mhm. Mhm, genau.
Okay. Ähm, und, ähm, also viele kritisieren ja auch immer, dass es, ähm, viel zu volle Klassen gibt, viel zu wenig Lehrer, die da irgendwie die Kinder auch individuell betreuen können. Glaubst du, dass das dann vielleicht auch einer der Gründe dafür ist, dass da so was gar nicht stattfindet, weil die Lehrer gar nicht die Kapazitäten dazu haben, dann bei jedem Kind individuell drauf zu gucken, wie, ähm, genau kann ich da denn dann helfen, um solche Fehler wieder zu zu vermeiden oder eben zu gucken, wie dieser Fehler zustande gekommen ist?
Ja, ja, ja, a ab absolut. Also das ist ich habe angefangen Nachhilfe zu geben, und, äh, wenn ich wenn da wenn ich Einzel-Nachhilfe gebe, äh, im 1 zu 1 Gespräch, äh, dann ist das halt deutlich besser möglich so, und da da habe ich auch gemerkt, so am Anfang haben die, äh, sch schämen die Kinder sich 'n bisschen dafür, dass sie halt Nachhilfe nehmen müssen
Mhm. Mhm.
was auch schon irgendwie 'n bisschen traurig ist so, und, dann f fangen die halt langsam an aufzutauen, wenn sie halt merken: „Okay, ich kann hier Fehler machen, das ist okay“. Hm, und da habe ich aber auch teilweise schon, wenn ich nur 2 oder 3 Nachhilfeschüler:innen gleichzeitig habe, äh, gemerkt so, dann kann ich halt nicht mehr so gut darauf eingehen, auf das einzelne Kind und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich stehe da vorne vor 'ner Klasse und habe da irgendwie so 30 kleine Kinder, die am besten auch noch gerade in die Pubertät kommen und überhaupt keine Lust auf Lernen haben so der der Lehrer ist da ja, äh, das das ist 'ne, äh, Herkulesaufgabe. Das ist, äh,.
Mhm. Ja. <laughs> Ja, das ist echt 'n harter Job, aber du hast es wahrscheinlich ja dann auch mitbekommen bei deinen Eltern meintest du ja grade auch, dass die Lehrer sind. Ähm, da hast du ja dann vielleicht das so aus erster Hand auch immer mitbekommen, wie das von der anderen Perspektive so ist.
Hm. Ja, genau und es es wird halt auch super viel vorgegeben vom Curriculum. Das ist noch mal das noch mal also noch mal mehr Druck, dass du halt auch unbedingt, na ja, da da so durchrauschen musst. Hm, weiß i das ist ja auch schon ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schule war, aber bei mir in der Schule wurde wurde sich auch schon darü darüber lustig gemacht, was wir alles lernen, wo wir wussten, dass wir das nie wieder benutzen würden.
Mhm. Mhm, ja, das habe ich auf jeden Fall auch.
und das führt halt auch einfach dazu also, das ist halt einfach Stoff, den der Lehrer durchbringen muss, äh, wo dann halt irgendwie 'ne standardisierte Leistungsabfrage kommt von wegen, Pisa-Test oder weiß nicht, wie das in Deutschland ist un und dann musst du das halt irgendwie durchboxen so, aber es es es geht halt alles also es ist alles nur noch es ist nicht mehr prozessorientiert, sondern ergebnisorientiert und das ist, glaube ich, etwas, was allgemein sehr problematisch ist und fast nie dazu führt, dass dass man Spaß am Prozess hat.
Mhm. Mhm. Mhm, ja, ähm, was würdest du denn dann sagen, was wäre so, hm, vielleicht auch bei der Notengebung oder bei der Prüfungsform etwas, was man verändern könnte oder auch müsste, damit Fehler dann mehr als Lernchance wirken und nicht so, wie du jetzt auch meintest, als so 'n ja, halt so was, wo man sich dann irgendwie für schämt oder halt so 'n Makel dann, ähm, an einem haftet?
Ja, weil, äh, es ist schwierig so. Also ich f ich sehe ja auch also man man braucht Noten, und irgendwie 'ne standardisierte Art und Weise jemanden einschätzen zu können. Gleichzeitig ist es vielleicht 'n bisschen also sollte man das Notensystem erweitern, um, äh, s so 'ne Art persönliches Feedback vom Lehrer, der das jetzt dass man zumindest noch mal so 'n paar Sätze da über den über das Kind schreibt und wie man das erlebt und im Lernkontext, wie es sich verhält. Das das könnte, denke ich, bringen. Äh, dann, was denke ich auch sehr wichtig ist, ist, dass der Lehrer, die Lehrerin vormacht, dass sie dass sie nicht perfekt sind, dass sie Fehler machen und dass dass dass die da auch dazu einladen halt, zu 'nem Diskurs und, äh, da halt dazu einladen, dass die Schüler auch die Lehrer korrigieren können. Und ich denke, das würde, äh, bringen, diesen dieses dieses dieses Schamgefühl aus dem Klassen raus zu krieg
Mhm. Mhm. Ah, okay, ja. Mhm, also mehr so 'n gegenseitiger Dialog und 'n bisschen auch 'ne flachere Hierarchie oder würdest du sagen, dass dann schon
Genau. Ja, also es ist schon wichtig, dass also es gibt Schüler und Lehrer auf jeden Fall, das ist wichtig so, aber das ist ja häufig s das sollte wohl klarer sein, dass das, äh, 'ne temporäre Rolle ist, die gerade eingenommen wird, weil der Lehrer mehr weiß in diesem Kontext als der Schüler. Also wenn wenn ich mich mit 'm Kumpel treffe, der also, der der macht halt mehr Musik als ich so, dann kann ich halt von dem m irgendwas über Musik lernen so. Der weiß dann halt mehr über Musik als ich und dann bin ich der Schüler und er der Lehrer so. Er ist halt nicht aber deswegen hat er nicht automatisch Autorität über mich so. Natürlich in der Schule noch mal 'n bisschen schwieriger, weil hast halt als Erwachsener Verantwortung für die Kinder und so was.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Schwierig Es ist nicht einfach so, ja, aber das ist eine Idee. Ich habe ja na ja, sag du erst mal.
Okay. Ähm, ja, also ich ich weiß schon, was du meinst, dass es halt nicht komplett aufgeweicht wird, dieses Verhältnis, ähm, dass man trotzdem das noch als irgendwo auch 'ne Respektsperson sieht oder ähm ja, halt ja, jetzt nicht vorgesetzt, aber ja, dass man sich dass man dazu ermutigt wird, auch mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu diskutieren und halt ins Gespräch zu gehen.
Mhm. Ja. Genau, das wäre die eine Idee, die ich gehabt hätte und 'ne andere Idee, wo ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum das nicht viel wo also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Erste bin, der auf die Idee kommt, aber man kann einfach Zehntklässler, äh, Sechstklässler unterrichten lassen.
Mhm. Mhm.
Weil die ja offensich also v vielleicht ist das noch, ja, ich weiß nicht aber halt d das Schüler, Schüler unterrichten, weil wir haben halt 'ne wir haben ja 'n, weiß nicht, 'n auf 'n ein auf sich aufbauendes System. Die lehrenden Schüler würden davon profitieren, dass sie noch mal den Stoff wiederholen und weiß ich, wie wie Einstein sagte, man hat erst dann irgendwas richtig gut verstanden, wenn man wenn man's auch 'nem Dummen erklären kann, so nach dem Motto. Also das das hilft auch einfach diesen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es immer noch mal irgendwie so was anderes, wenn man das auch anderen Leuten erklärt. Meist merkt man in dem Moment ja dann selber erst, ob man's wirklich gecheckt hat oder wo irgendwie bei einem selber ja auch noch Lücken sind.
Ja, ja, genau. Und das man sich da halt also das und das würde dann auch wieder die Lehrer 'n bisschen entlasten so, weil weil es gibt dann auch plötzlich viel mehr Lehrer. Und es wäre auch gleichzeitig, äh, ne, ganz cool, weil die Kinder haben dann auch 'n 'n Anwendungs, äh, gebiet für ihr Wissen, nämlich halt das anderen Kindern beibringen. Und ich weiß nicht, wie es damals bei dir auf der Schule war so aber es war eher unüblich, dass man sich mit anderen Kindern außerhalb des Jahrgangs getroffen hat, so vielleicht mal 1 Jahr drüber zw oder so was. Und das wäre dann halt auch noch mal so 'n bisschen so die die soziale weiß nicht nicht, ja, also so 'n bisschen durchmischen so.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, stimmt, das hatte ich auf jeden Fall auch, dass das immer so maximal 1 Jahr eigentlich immer drüber oder drunter war. Ähm, also eigentlich so 'n bisschen wie, wenn du Nachhilfe gibst, nur nicht, dass man dann das Gefühl hat, man ist in der Nachhilfe, sondern es ist einfach ganz natürlich, dass man gerade hm, das von 'nem von 'ner älteren Person noch mal oder, äh was heißt ältere Person, aber halt 'ne Person, die 'n paar Stufen über einem ist, noch mal erklärt bekommt.
Mhm. Jo, genau.
Mhm. Und da hatte ich mich auch gerade noch gefragt, als du das erzählt hast mit der, ähm, Nachhilfe gibt's da irgendwelche Sachen, wo du wirklich so auch so ganz bewusst, ganz konkret drauf achtest, dass du da anders mit Fehlern umgehst, die die Kinder machen, wie halt im normalen Unterricht?
Mhm. Ähm, ey, weil ehrlich, das glaube ich Also wa was ich eigentlich immer mache, ist, was ich frage: „Wie bist du auf deine Antwort gekommen? Warum denkst du, dass das die richtige Antwort ist?“
Mhm.
Oder i weil oder ich ich lade die Kinder auch manchmal ein, da dass sie halt raten sollen, so dass dass: „Du musst es nicht wissen so, aber s s sage, jetzt sage doch mal, wenn ich dir 'ne Pistole an den Kopf halten würde so. <laughs> mit weiss mit was für 'm Kind ich rede so also nicht
<laughs> Okay. <laughs> Ja. Ja. <laughs>
Dass die halt auch wissen so: „Hey, so ich m ich muss nicht richtig liegen so und da kann ich auch auf mein Gefühl vertrauen und mein Gefühl ist gar nicht so daneben.“
Ja. Mhm. Und, hast du das Gefühl, dass es, hm, auch vielleicht, ähm, also jetzt nicht nur gut ankommt, sondern auch, ähm, vielleicht sogar zu 'ner positiven Veränderung führt im Laufe der Zeit, wo du dann immer mit den selben Kindern ja auch zu tun hast, dass die vielleicht mutiger werden in dem, was sie dann sagen auf Fragen von dir?
Hm, ja, habe habe ich jetzt bis, al würde ich schon so bestätigen, wie ich das bisher mitbe habe. Aber ich habe jetzt noch nicht so lange Nachhilfe immer gegeben. Aber grundsätzlich weiß ich nicht, das ist halt schwierig zu sagen, ob die jetzt nur im Kontakt mit mir mehr Selbstbewusstsein bekommen haben und, äh und oder sich das auch nach außen trägt. Das weiß ich natürlich nicht so.
Mhm. Okay. Ja, stimmt, das ist natürlich 'n 'n guter Punkt, aber vielleicht reicht's ja auch schon erstmal im kleinen Rahmen, wenn das dann bei dir in in der Nachhilfestunde schon mal wenigstens besser geworden ist.
Ja, das wär
Ähm, hast du schon mal v von diesen alternativen Schulkonzepten gehört, wo, ja, auch so Klassenkonzepte komplett aufgebrochen werden und man da dann so hm, eher guckt, wie kompetent man grade ist in irgendwas in irgendeinem Fach ist, und dann so gemixt wird, also auch, ähm, so generell in verschiedenen Altersgruppen?
Hm, ne, aber also das das klingt ja praktisch nur nur nach meiner Idee, die ich da hatte. Also das
Ja, genau, da m da musste ich nämlich auch grad dran denken, dass das so 'n bisschen in die Richtung geht.
Mhm, ne, habe ich bisher noch nicht von gehört, also
Ja, es ist au also, gibt's auch noch nicht so häufig und sind meistens eher immer so so Tests, äh, Phasen oder so genau, so Testphasen an Schulen. Aber, also soweit ich weiß, sind das bisher sehr positive Resultate, aber, ähm genau, das würdest du ja aber wahrscheinlich dann auch, äh, unterstützen, sage ich mal.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das Also alles war s was anders ist als das, was momentan ist, ist wahrscheinlich
Mhm. <laughs>
nicht verkehrt. Ach, ja, ich weiß, es ist vielleicht auch zu, äh, generell die Aussage. Aber ja, unterstütze ich.
Ja. Ja. Ja. Ja, vielleicht nicht alles, aber es gibt ja auf jeden Fall Sachen, die man kritisieren kann und die hoffentlich in Zukunft vielleicht mal 'n bisschen besser werden, wo dann man vielleicht einfach sagen kann, gut, die Lehrkräfte dürfen jetzt mal flexibler ihren Unterricht gestalten und müssen sich nicht mehr ganz so starr an den Lehrplan halten. Ähm, genau, und dieser andere Umgang mit der Fehlerkultur, den du ja auch beschrieben hast. Also, ähm, ja, vielen Dank für für deine Ausführung da. Fand ich, äh, sehr interessant.
Mhm. Mhm. Ja, sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.